Ja, das stimmt, aber ich bin eigentlich ziemlich faul, was Essen kochen angeht. Aber nicht nur das, sondern es schluckt auch unfassbar viel Zeit und von der Zeit habe ich gar nicht mehr so viel.
Ja, das ist verständlich. Du sagst ja, dass dir du zur Uni gehst. Aber hast du es vielleicht schon einmal mit einem Studentenkochbuch ausprobiert? Auch im Internet findest du verschiedene Websites, die sich Rezepten, einfachen Rezepten für Studierende widmen. Schau doch da mal nach, ist das vielleicht 'ne Idee für dich?
Mm. Ja, das wäre sogar wirklich 'ne Idee für mich. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Danke dir. Aber trotzdem bleibt ja irgendwie das Problem, dass ich nicht so wirklich weiß, wie ich mit Geld umgehen soll, weil ich möchte ja auch irgendwann mal 'n Haus besitzen. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich jeden Monat einfach nur 0 €. Gibt's da irgendwie so 'ne Taktik von dir?
Sehr gerne. Deinen Frust verstehe ich. Hast du schon mal darüber genach nachgedacht, vielleicht eine externe dritte Person ins Boot zu holen und die ihr Ratschläge geben zu lassen? Jemand, der sich mit Geld auskennt? Also, es muss ja nicht unbedingt ein professioneller Finanzberater sein, sondern es kann ja auch ein Familienmitglied sein oder ein guter Freund oder eine gute Freundin, die sich mit Geld besser auskennen als mit als du es tust.
Hm. Dass ich dann quasi von denen mir einen Rat hole?
Ja, genau.
Okay. Ja gut, das könnte ich auf jeden Fall versuchen, aber in meiner Familie, da s gehen irgendwie alle sehr schlecht mit dem Geld um, deswegen waren wir auch als Kinder sehr arm. W wo kann ich mich denn sonst orientieren?
Verstehe, also, deshalb hast du's auch von klein auf nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Das ist natürlich sehr frustrierend. Aber heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, besser mit Geld umgehen zu lernen, zum Beispiel Onlinekurse. Es gibt vielleicht auch an deiner Uni Beratungsangebote für den Umgang mit Geld. Hast du nach sowas schon mal geschaut?
Genau.